Ai menina, olha é babado. <laughs> Eu essa é um papel muito importante, né, porque eu gosto muito de redes sociais, eu gosto muito de interagir com as pessoas, com os meus amigos, eh, eu não moro mais no Brasil e eu interajo muito com o meus amigos que ficaram, com a minha família, então para mim é primordial saber e continuar, eh, vivenciando o momento deles, mesmo que a distância.
Hum. Me conte então. Hã. Ah. Bacana. Hum. Uhum. Poxa, que legal. Uhum. Hum. Compartilhando a sua vida também. Uhum. Ai que legal.
Uhum. Eles também obviamente vão participando da minha indiretamente.
Hum. E qual é a rede social que você mais usa para fazer esse essa ponte entre sua família e os seus amigos.
Bem, com a minha família assim de ligação, a gente usa mais o WhatsApp.
Hã. Tá joia. Uhum.
Mas essas interações que são mais, assim, esporádicas de você acompanhar a vida da pessoa por cima, pelos stories e tal é mais o Instagram.
Uhum. Uhum. Hum. Ai que bacana. Você já tem aquela rede de amigos que você sempre compartilha alguma coisa que você vê, eh, sempre está ali curtindo e comentando, você é uma pessoa super ativa então, no Instagram com seus amigos.
Uhum. Super ativa. Super ativa e eu adoro ver fotos, assim, é, eu tenho uma amiga que era muito querida, a gente morava no mesmo prédio, a gente era muito próxima, né. Até por ser vizinhas e tal mas a vida acabou afastando, porque cada um foi seguir seu caminho, mas eu lembro que a gente conversava que ela queria ter mais uma filha, mais um filho
Uhum. Hum. Certo. Uhum. Hum. Uhum. Ai que legal.
e tal e a filha dela já estava grande, e aí no aniversário de 14 anos da filha eles anunciaram que ela estava grávida de novo, nossa eu fiquei super feliz por ela.
Aham. Ah. E mesmo de longe, mesmo só pelas redes sociais você se sente o presente, né, estando ali conectada naquele momento.
Uhum. Exatamente.

Eu não dividi eles muito certinho, mas tipo o 1º dia são 30 quilômetros, o 2º já são 20, o 3º eu sei que são 37 quilômetros, é muito quilometros.
Certo. Hum. Uhum. Hum, bastante coisa.
E aí, vai assim cada dia vai ser uma quantidade diferente de quilômetros, porque a gente decidiu as cidades que a gente queria parar, a gente não vai, eh, fazer essa essa aventura de peregrinos, de dormir no albergue, essas coisas não, a gente já reservou os hotéis, tudo certinho, então a gente vai dividir o quarto só eu e a minha amiga mesmo, porque calma lá com essa aventura, né, eh
Jóia. Hum, certo. Ah, joia. Uhum. Hum, certo. <laughs> Tem que ter um pouquinho de limite também, né, senão fica muito puxado
Ei, calma lá, eu já estou abrindo mão de coisas que para mim eu achava que eu não conseguiria abrir mão, mas assim eu acho que, eh, ir reservando o hotel, lugar que você vai ficar, já te dá um conforto maior de você saber que você vai dormir, não precisar carregar, eh, saco de dormir, toalha, essas coisas, assim, eu não vou precisar carregar.
Uhum. Certo, uhum. Sim, uhum, aham. Que poderiam te atrapalhar, né, ao invés de te ajudar, porque você ia ter que ter um sobrepeso, né, no seu na sua caminhada e isso não iria ser bom, então saber que pelo menos no final do dia você vai ter uma noite de sono mais tranquila, um lugar onde você tem a paz de saber que vai descansar, acho que já dá um uma uma calmaria, né, no seu coração.
Sim é dá um a um certo alívio, né, de saber que você vai ter onde dormir, que vai ser, eh, mais tranquilo que você só tem que dividir o seu quarto com com a sua amiga.
Conforto, uhum. Uhum.